O ş o şekle evrilmiş artık. Hani, eee, bu insana nasıl, eee, o korkularını, eee, yendirebilirsin, nasıl yüzleştirebilirsin? Gerçekten zor. Hani, çevre etkili dedik ama çevresinde içen de yoktu. Bir tek o içiyordu, yani, koskoca şey şeyde, departmanda.
Hı hı. Evet. Aynen.
Eee, bunlar zor, tabii.
Yani, ben dediğim gibi biraz, eee, kötü alışkanlıklardan kurtulunca, hayat anlamsız gelecekmiş gibi. Yani, ne bileyim, eee, benim en büyük korkum oydu. Bir de biraz daha işte, o zamanın hep s söylüyorlar ama örnek görmediğin zaman karşında; özellikle ailen de içiyorsa, bazen cebinde bir sigara paketi taşımak, havalı gelebiliyor, tabii çocukken.
Hı hı. Evet. Evet. Aynen öy Bir de tek sigara da değil tabii, bir de alkol boyutu filan da var. Ama ay aynı konu yani. Ben şimdi bi bir zamandır, eee, alkol de içmemeye çalışıyorum. Eee, ama mesela, şimdi bir ta tatil planı yapıyorum; "Yahu, ya gideceğiz orada da mı alkol içmeyeceğiz? Ya o zaman ya o zaman tatile gitmeyeyim." Hani, onu da onunla <chuckles>
Aynen ya, onun da özentiliği şey. Hı hı. Ben de, bu arada sınırlamaya çalışıyorum. Hı hı. Eee, evet. O biraz şey olabilir ama, sınırlayabiliyorum artık ya. Biraz da yaşla beraber en azından Zararsız hâlde çünkü; iii, 2 kadeh şaraptan da faydalı diye, makaleler de var. Şimdi abartmadığın sürece, eee, çok şey görmüyorum ama, eee, devamı gelip de, özellikle Hı hı.
Hı hı. Evet, 2 şişeye dönmüyorsa 2 kadeh. Ama 2 şişeye dönüyorsa ve her oturduğunda
Davranışını etkileyecek şekilde de içiyorsan, o da kötü tabii ki, ya ve hayatına zarar verebiliyor. En kötüsü de, o.
Evet, evet.